Então às vezes eu quero tomar decisões mais precipitadas, sabe. Eu quero falar e por, expor e e e meu marido já não me critica, não você você vai estragar tudo, você já vai ser sabe. Enfim, e às vezes eu aceito sim, eh, porque eu acho que, né, pensando melhor ali depois eu aceito, mas é muito difícil, eu acho que eu sempre estou cer eu acho que eu estou certa também, porque, né, então eu fico meio que na defensiva, eu já vou falando assim com ele, até vejo do jeito que eu vou falar, sabe, pra pra não receber de cara já a crítica e e ver se tem uma aceitação, né, se ele escuta um pouquinho mais a o que eu tenho a dizer, a minha opinião.
Uhum. <giggles> Uhum, uhum. Sim. Aham. Entendi. É. Eu acho que, assim, uma uma coisa que realmente, né, você falou que tem tem feito e tal que é bacana, é justamente você dar esse tempo, né, e tentar refletir nos 2 lados, tanto antes, né, de fazer algo que você já imagina que vai ro acontecer uma um feedback negativo, né, e tal. Então, assim, refletir um pouco antes de tomar uma decisão, pensando se realmente é a melhor opção, se é o melhor caminho, né, para não tomar aquela decisão impulsiva. E ao mesmo tempo, eh, como você falou agora, né, de de refletir também depois, sabe, depois que eles falaram.
É ruim, é ruim, hum. Uhum. Sim, sim. Sim. É verdade. Sim.
Você pode também parar e analisar a situação, né, e pensar se realmente fez sentido aquilo ou não. Porque pode ter feito sentido e aí você pode "É, não", né, olha. Que bom e aí você pode reconhecer e falar: "Não, realmente, eh, faz sentido isso que você disse, né, eu acho que você está certa nesse ponto.", eh, mas pode ser que não, né. Igual você falou, pode ser que as vezes não. Você realmente pode não você não é obrigada sempre achar que eles estão certos, né, que você tá errada.
É é verdade. Uhum. Exatamente, é. É verdade. Aham. É t tem isso também. É verdade, então, e e assim, eh, esse é meu marido, né, que tem esse esse negócio e agora tem meu pai também, né, que mora comigo e meu pai é super, super crítico em relação a a como crio, sabe? Como eu crio o meu filho, como eu estou criando o meu filho, co enfim é tudo, ah, uso de telas, né, que o jeito que eu que eu deixo, né. Mas aí também eu acho que já eh, ele já faz isso comigo e com meu marido, já é algo ali para os 2, não é só para mim, mas sobra mais para mim, porque ele fala comigo, né, ele não fala muito, né, então eu já fico também é outra coisa que eu fico na defensiva. Meu pai fi que que ele percebeu, que eu não que eu já estou na defensiva, então quando eu vejo que ele já vai ali falar, eu já desfaço, eu já saio, tá no mesmo ambiente, já, sabe, procura
Uhum. Uhum. Hum. Uhum. Uhum. Uhum.